Sim, a gente toda vez que se liga, assim, né, perto do Natal ou do Ano Novo, tem sempre essa questão: "Ah, e o porco? Tá assando? Já começou assar?". Tem vezes que a gente liga uns 2 dias antes, assim, do Ano Novo, e aí o meu pai, só para sacanear o meu tio, ele liga e fala: "E aí, já começou a assar o porco?". <giggles>
<laughs> Sim. 2 dias antes já. Ó meu Deus, que essa hista que essa história ficou inesquecível na família. E vocês tiveram alguma lição por trás dessa risada, isso mudou ao longo do tempo, ou e essa história mostra mesmo o jeitinho da sua família?
2 dias antes. Juro, inesquecível. Sim. Eu acho que mostra muito o jeitinho, né, porque pensando hoje em dia, não seria mais prático a outra família ter vindo para nossa casa, já que a gente tinha o porco assando?
Aham. Já tinha começado? Muito mais, muito mais.
Então, são coisas que na hora a gente acabou não pensando, mas que a gente ficou tão feliz com o convite, e a minha família, assim, sempre foi, eh, muito aberta, muito feliz, muito alegre, então ficaram super felizes com a no com o convite, né, então todo mundo se empolgou e só foi, só foram pensar nas coisas depois.
Sim. Uhum. Ó meu Deus animados e felizes, né, e unidos também, porque eles tiveram que fazer um batalhão pra pra fazer isso acontecer. Olha foi muito divertida essa nossa conversa, adorei saber um pouco mais sobre a sua família, muito obrigada.
Exato, com certeza. Sim. <laughs> Ah, eu que agradeço, gostei muito de compartilhar com você também. Até a próxima.